امم، هاقول لك أنا عندي توقعات بس أنا مع الوقت لمّا لقيت إن التوقعات دي مش موجودة وإن أنا حاطّة صفات تعجيزية يعني، فقُلت خلاص هاركنها على جنب، ونبدأ ننزل على الحياة الواقعية كده شوية وننزل نشوف. <laughs>
امم، امم. ماشي. لأ، لأ، أنا مش موافق، إحنا مش موافق إحنا هَنبدأ الأول بالصفات التعجيزية، ونرجَع تاني للصفات الواقعية.
آه، حلو أنا بالنسبة لي الصف الصفات التعجيزية إن هو يبقى بيدعمني طول الوقت، يبقى طول الوقت شايفني أشطر واحدة في الدُنيا، مع إن ده عادي بالنسبة لي حاجة مش تعجيزية والّا حاجة، بس هي مش موجودة دلوقتي، ما يغِيرش مثلًا لو أنا عملت حاجة، لو أنا باشتغل مثلًا هو ما يغِيرش من ده، هو مثلًا لَو أنا عملت حاجة حلوة ما يقَلّلش منها بالعكس يبقى أول حد بيدعمني، يبقى طول الوقت واقف في ضهري يطَبّل لي، يعني أنا باحب أوي اللي يطَبّل لي وخُصوصًا بقى لو شريك حياتي ف يا نهار أبيض طَبّل لي للسنة الجاية.
يالّا. ماشي. أوكي. امم. م أكيد، أكيد. طب طب قولي لِي ال إيه اللي يخَلّيه يغِير لو أنتِ شغالة مثلًا، قصدِك يغِير من إيه؟
والله فيه ناس بتغِير لو لقت ال لو لقت مثلًا إن الزوجة في مُستوى معَيَّن من الشغل، بتِقبَض مرَتّب أعلى، هي في مُستوى وظيفي أحسن، في ناس بتغِير من الحتة دي، اللي هو م ما بتعرفش تفرح لشريكِتها قد ما هي غيرانة إن هي ليه مش كده.
أوكي. بس مش دي حاجة حلوة المفروض لأن هُم الاتنين في نفس المركب فالمفروض يفرَح لَها.
بالضبط، المفروض بس هو ما بيعملش كده، ما عشان كده باقول إن هي حاجة تعجيزية مش كُل الناس كده يعني مش كُل الناس بتفرَح من قلبها. آآ، غير بقى إن هو يبقى دايمًا شايفها يبقى منبهر بيها كده طول الوقت قدام كُل الناس، يعني قدام أهلُه يشكّر فيها عادي، ما يتحَرَّجش إن هو يعَبَّر لَها عن حُبُّه قدام أهلُه، لأن أنا باشوف رجالة كتير جدًا بيِنسوا مراتاتهُم أصلًا قدام أهلُه أو مش قدام أهلُه بس قدام الناس عامةً، يمشي في الشارع أصلًا مش ماسك إيديها مع إنه في البيت عادي بيحبها ويموت فيها، بس أول ما يمشوا في الشارع ما يعبرهاش، ما يعَبَّرلَهاش عن حُبُّه ويتعامل معاها كده. مش عارفة بقى <laughs> أنا برضه مش عارفة أنت بتسألني أسئلة مش عارفة إجابتها <laughs> أنا ما اعرفش هُم ليه بيعملوا كده، يعني يمكن بيتحرجوا يعَبَّروا عن شعورهُم قدام الناس، بس برضه يعني ما يبقاش في البيت أنت ملزق أوي وبرّه البيت تبقى مش موجود، يعني لازم يبقى في توازن ما بين الحاجتين. آآ، من الحاجات إن أنا ما احبش إن أنا شريك حياتي يبقى متاح لكُل البنات، أنا بالنسبة لي ده لأ، يعني أنا أحب ال شريك حياتي خلاص اللي هو إحنا خلاص في حياة بعض، ما يبقاش فيه حد في حياتُه غيري أنا بس، ما فيش بقى صاحبتي في الشغل عادي هيبقى عندك زمايل أنا مش هاقطعك عن العالم، بس ما تبقاش ما ياخدوش عليك، أنا ما باحبش حد ياخد عليه غيري، يعني أنا بصراحة أنا هابقى كده أوي، ما باحبش بقى الناس اللي هو مصاحب دي، وعارف دي، ويهزر مع دي، ويتصور مع دي، وينزل يخرُج مع دي، امم.
أوكي. أوكي، <laughs> أوكي. امم. امم. طب ليه بيعملوا كده؟ <giggles> ماشي، كملي طيب. أوكي، أوكي. امم. طب آه. طب إيه الحُدود طب قولي لِي، إيه الحُدود بين آآ، إن هو يكون عندُه زَميلة في الشغل أو صديقة شغل، يعني إمتى تت يتقال عليها زَميلة شغل وإمتى يتقال عليها إن هي صدق صاحبتُه أو صديقته في الشغل؟
امم.